Thiệt á chứ, bây giờ tui đang bực bội quá đây nè, hông biết làm sao luôn á!
Chuyện gì vậy?
Số á, là á, lúc trước á là tui, a trước khi mà tui học đại học á, thì tui có có phòng riêng ở nhà tui, rồi xong á sau khi tui học xong thì cái phòng đó nó dành cho em của tui, rồi bây giờ á tui học xong rồi tui đi về, tui đi làm, đúng hông? Thì, kiểu như, ở xa nhà, bây giờ về làm gần nhà rồi, mà bây giờ thì tui cũng muốn ở cái phòng đó, nhưng mà, kiểu như, ba ba mẹ thì sắp xếp hông được, cho nên là kêu tui ở chung với em tui. Mà á, kiểu như là, em tui nó còn cũng còn nhỏ, xong cái mẹ cũng thường hay đi vô rồi la mắng, bảo là phải dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ á, nhiều khi tui thấy có không gian riêng tư mà cũng hông có nữa bạn ơi. Mà, kiểu như là, tui cũng có nói vài lần với mẹ là "Mẹ ơi, mẹ tôn trọng con chút xíu được hông? Nhiều khi con cảm giác là con muốn được m mình ên chút xíu vậy đó", cái mẹ nói: "Giờ có em rồi biết làm sao giờ?" Rồi giờ tui cũng khó khăn lắm, hông biết là xử lý làm sao, mà ra ngoài ở cũng hông được nữa.
Ừm. À. Ừm hưm. Ừm hứm. À, tôi hiểu rồi. Bạn đang gặp một cái tình trạng rất là khó xử là sau một thời gian đã bị chiếm dụng cái phòng ốc riêng tư của bạn trước đây, bây giờ chiếm dụng lấy lại hông được mà phải chia sẻ, và nó ảnh hưởng, xáo trộn cái không gian riêng tư của bạn. À, tôi hiểu rồi! Nhưng mà bây giờ á là cái phòng đó đó, cái diện tích ba lớn mà hai người chia sẻ với nhau á, là chia có đồng đều hông? 50-50 hay làm sao?
Đúng rồi. Thật ra thì, à, cái phòng đó thì nó cũng, ơ, hổng có quá lớn đâu, nhưng mà cũng có thể tại vì á khi mà em tui ở xong rồi, mà biết được tui về tui làm rồi thì mẹ cũng ngăn ra thành 2 cái phần riêng, rồi kêu, kiểu, nhà cũng có một cái miếng vải ngang ngang vậy đó, rồi người một bên. Nhưng mà á, em tui thì nó đi học xong rồi nó chơi, nó bấm điện thoại rồi nó chat chít với bạn bè nó, cho nên là tui hổng có cảm thấy là được bình yên, tại nhiều khi mình đi làm về mệt mỏi cũng cần nghỉ ngơi đồ đó.
À há. Ừm. Tui hiểu, bạn đang bị, kêu bằng là, một cái không gian nhỏ hẹp mà lại phải chia chung với em và bị xáo trộn và thiếu sự tập trung riêng tư. À, cái cảm giác này nó cũng rất là khó chịu nè, tại vì hồi nào á giờ được ở riêng mình, tự nhiên cái bây giờ thay đổi, mà phải bị xáo trộn vậy thì dĩ nhiên là thiếu cái sự an yên, bạn bực bội là cũng dễ hiểu. Nhưng mà bây giờ bạn thường thường đó là bạn, ờ, sử dụng sinh hoạt chung trong cái phòng đó đó, bao nhiêu lâu 1 ngày? À, tại vì bạn cũng phải đi học, đi làm này kia, em bạn cũng đi học đi làm, đó, thì chung đụng với nhau xài chung bao nhiêu tiếng 1 ngày?
Đúng rồi, tui đang bực á. Nói nào ngay, vầy nè, có nghĩa là khi mà ở cái phòng chung với em tui rồi thì cũng có thống nhất là phần sáng là tui ra tui đi tui đi làm rồi, cho nên là, kiểu như, buổi sáng là tui phải, ơ, chuẩn bị cái toilet để tui tắm rửa sạch sẽ này kia tui đi làm, đúng hông? Rồi nguyên cả cái thời gian đó tới chiều tui mới về lận. Cho nên là tôi nói là "Em cứ học hành này kia thì em thoải mái đi, nhưng mà em phải sắp xếp cho nó gọn gàng, ha!" Xong rồi thống nhất với nhau rồi, nhưng mà tới chừng tui đi làm về tui nói là "Buổi tối là phải không gian riêng cho anh, để mà anh nghỉ ngơi hoặc là anh có thể là nghe nhạc hay thư giãn này kia cũng được. Buổi tối thì hông được làm ồn." Nhưng mà nó đâu có nghe đâu, nó còn nít mà. Xong rồi ha, nó cứ bừa bãi ra, rồi nó hông nghe lời mình, rồi buổi tối thì nó lại còn nói chuyện với bạn bè nó lớn tiếng nữa. Rồi thậm thậm chí nha, mẹ tui thì lại cũng hổng kiểu như là, có em nhỏ á, cũng như là mở cửa phòng vô mà hổng có gõ cửa luôn, khỏi vô đi vô tự nhiên á. Nhiều khi giống như là mình mình đang ở trong cái khu tập thể vậy đó, chứ hông phải là có không gian riêng tư bạn ơi.
Yeah. À há. Ừm. Ai chà! À. Ừm. <chuckles> À, tôi hiểu. Nhưng mà cái người em của bạn đó là có, ơ, tới giờ bạn đi ngủ có tôn trọng cái giờ ngủ hông hay là nó thức khuya hơn bạn? Lúc bạn tắt đèn đi ngủ thì nó cũng trả lại cái sự yên tĩnh cho bạn hông hay là nó ảnh hưởng luôn cả giấc ngủ?
Nói nào ngay á, thì có bữa này bữa hông, ừm, tại vì á, kiểu như, lúc nào mà lúc đầu tui chịu được, thì tui nói là "À, bây giờ anh tắt đèn ngủ, em giữ yên lặng", thì nó cũng giữ im lặng. Nhưng mà, kiểu như, dần dần quen dần đó, cái lâu lâu lâu lâu ngày á, cái nó lờn riêng à. Nó cứ nói chuyện um sùm vậy đó, mà tui nói là tui ngủ rồi nha, thì nó im chút xíu, xong rồi cái nó cũng lại, ừm, trở lại bình thường à.
À há. Ái chà, căng quá ha! Như vậy là ngày nào bạn cũng bực bội bực mình, bực bội là tại vì á lúc nào cũng có chuyện để phải giải quyết, cũng phải đương đầu. Rồi, nhưng mà từ lúc bạn bực bội tới giờ đó, có bao giờ bạn, ờ, nói nghĩ tới một cái chuyện là nói chuyện chung với gia đình, à, giữa hai anh em và có ba mẹ can thiệp luôn, để giãi bày cái sự bực bội, khó chịu của bạn, cái sự mà, kiểu như là, không gian nhiễu loạn mà bạn đang đối đầu hàng ngày vậy, để cha mẹ và cái người em đó hiểu bạn đang nghĩ sao, rồi họ có hợp tác với bạn gì kia kiếm cái giải quyết, ờ, rốt ráo hông? Nói chuyện với nhau chưa?
Đúng rồi. Ờ, thật ra thì ban đầu nha, mình định là chuyện hai anh em, chuyện nhỏ nhặt vậy thôi, thì h hai anh em tự giải quyết, đúng hông? Thì cũng có nói với em là "Ờ, bây giờ á, hai mình ở chung vậy thì anh em với nhau, nhưng mà, kiểu như, phải san sẻ với nhau không không gian vậy đó. Mà anh nói là ban ngày anh đi làm rồi thì ban đêm anh chỉ cần thời gian thôi để nghỉ ngơi, với lại là em cũng làm sắp xếp đồ đạc cho nó ngay ngắn, gọn gàng, sạch sẽ đi, đừng có để" thậm chí nha, quần áo nó giặt với tóc nó ghê lắm, nó không có giặt, xong nó để ra đầy hết trơn mà cứ cứ hôi hám nữa, mình cảm thấy chịu hông nổi. Còn mẹ thì khi cứ càm ràm nói là anh tại sao hông giúp đỡ em, rồi em rồi này kia này kia đó. Cho nên là, kiểu như, hai đứa mình cũng nói chuyện với nhau rồi nhưng mà hông có kết quả bạn ơi. Mà cũng chưa bao giờ nói với người lớn nha, tại vì mẹ mình cũng biết chuyện đó mà.
Cũng đúng. Yeah. Rồi Ờ. Ừm, bất tiện quá! Ừm, hiểu. Yeah. Yeah, đúng ra đó là bạn nói chuyện trực tiếp với người em, đó là cái bước đầu tiên cần thiết phải làm là bạn đã làm rồi. Nhưng mà nói mà cậu ta không có thay đổi, cậu ta không chỉnh sửa, cậu ta không hợp tác thì bắt buộc là phải họp gia đình rồi, phải nói ba mặt một lời cho người lớn họ có tiếng nói, họ có cái sự kêu bằng là công tâm công minh họ can thiệp vô thì mới có cái giải pháp rốt ráo, cụ thể mà cho vô bằng là đạt tình, đạt lý cho cả đôi bên chớ. Chứ giờ mình thương lượng với nó hổng được là mình ngậm bồ hòn vậy thì mình tức nè. Bây giờ bạn có nghĩ tới á là có một cái bữa nào, thí dụ bữa ăn gia đình đi, mình, ờ, thấy không khí vui vẻ, ờ, dễ chịu thì mình đem cái câu chuyện này ra mình bàn. Thì mình nói một cách nhỏ nhẹ, l lịch sự nhẹ nhàng thôi để từ từ coi coi mọi chuyện đi tới đâu thì mình đi tới đó chứ đừng đem ra mà với tư cách là mình bực dọc, mình than phiền thì nhiều khi cái gia đình nó lại căng thẳng. Đó, bạn nghĩ cái cách đó êm hông?
Ờ, cũng đúng. Bạn nói vậy tui cũng hiểu, nhưng mà, kiểu, như bây giờ nha, tui về ngay trúng trong cái đợt thi của nó luôn, xong rồi á, ơ, nó cũng thi căng thẳng nha, rồi, ờ, buổi tối thì nó cũng gặp mặt bạn bè, kiểu, ơ, nó hỏi han về công việc làm này kia, rồi sẵn đó nó cũng vừa chơi game này kia, nó được thư giãn đó. Cho nên là lúc đầu tui thấy "Ừ, thôi nó thi như vậy mình cũng, ờ, thông cảm cho nó đi." Nhưng mà về lâu về dài cái nó vẫn vậy hoài à, với lại lúc đầu cũng định nói với ba với ba mẹ nhưng mà ba kiểu như là, ba mẹ cũng có công việc bận đó, cho nên là gặp nhau ăn uống một chỉ có buổi chiều hà, khi sau khi tui đi làm đó, cho nên là tui thấy, ừ, ừ, cho nên tui thấy là hông hông hông có tiện. Ba mẹ thì cũng, ơ, cực khổ này kia cũng mệt mỏi rồi mà bây giờ cũng phải giải quyết cho những chuyện của con cái nữa, cho nên tui thấy là nên để tự giải quyết. Nhưng mà kiểu như lần lầu cũng thông cảm cho nó vì tại vì, ờ, nó đi học, đi thi cử này kia, mà bây giờ thấy nó làm quá lên rồi, nhất là hôm bữa nha, hôm bữa nó lấy đồ tui nó mặc luôn, cho nên là tui thấy là luôn.
À há. Tôi hiểu. Yeah. Rồi, gặp trước. À há. Ừm. Thành ra cũng chưa tiện nói lên. Ừm. Yeah. Tui hiểu. À há. Thì đúng. <laughs> Ai chà, bất tiện quá ta, nè, nhưng mà đó, bạn biết hông, nếu mà cái chuyện nhỏ như vậy mà bạn không có giải quyết rốt ráo đó, bạn cứ chịu đựng kéo dài, từ nhỏ nó xích ra to, mỗi ngày bạn bực một chút cái từ từ cái cục bực, cục tức của bạn á nó lớn dần, cái nhiều khi nó không chỉ ảnh hưởng tới bạn mà nó ảnh hưởng tới cái hòa khí anh em, rồi từ từ cái đó lây lan ra nguyên cái gia đình với ba mẹ cũng ảnh hưởng luôn. Thà chi bằng á, mình giải quyết lần một. Đó, cái bạn cứ sợ là này kia ảnh hưởng một một lần mà người ta nói một lần hông tốn, bốn lần hông đủ mà, cho nên á, cứ phải ngồi xuống rốt ráo một lần đi ra ngô ra khoai, rồi á, thí dụ không tìm được cái phương pháp nào mà nó trung dung đôi bên đó, thì ba ba mẹ can thiệp giùm, hay là bạn có thể chọn một cái góc nào khác trong gia đình, trong gia cái không gian gia đình đó, bạn dọn ra, bạn ở riêng cái cái góc đó mình. Thà cái góc đó nó không có được che chắn nhưng mà bạn được riêng tư, còn hơn là một cái phòng chung được che chắn mà lại mất sự riêng tư nè. Đó, thành ra bạn có nghĩ tới một cái bữa cơm nào, thí dụ bữa cơm gia đình hàng ngày khó quá thì thôi weekend à, tức là cuối tuần đó. Mình cuối tuần mình thong thả vui vẻ mà, đâu có ai bận bịu gì đâu. Ê, mình lấy cái đó làm cái dịp để mình gợi câu chuyện lên, rồi mình hỏi coi ba mẹ giải quyết làm sao, nếu mà ba mẹ hổng có giải quyết thỏa đáng thì bạn đề nghị cái hướng giải quyết thôi cho con cái ph góc nào đằng khác đi, con ở trong đó mình ên cũng được. Đó, đại khái bạn nghĩ sao?
Đúng rồi. Thiệt á chứ. Nó đó. Ừ. Ê, cũng hợp lý nghe. Nghe bạn nói vụ mà nói chuyện với ba mẹ thì thấy cũng ô kê đó, để tui lựa cái dịp đó giả định vui vui vui rồi t tui nói ha. Nhưng mà giờ nè, bây giờ tui s ừm, bạn nãy bạn nói ý á là phải cho mình cái một một cái góc riêng đó, tui nghĩ cũng được, nhưng mà nhà tui thì không gian nhỏ hẹp lắm bạn ơi. Bạn biết là lúc trước nha ừ, tui ở trong cái phòng nhà phòng của tui, tui thấy tui thoải mái vô cùng. Thì lúc đó thì em nó còn nhỏ, nó ở dưới cha mẹ, nhưng mà giờ nó lớn lên, nó đi học này kia rồi cho nên nó cũng có không gian riêng. Mà bây giờ cái phòng nhỏ xíu mà chia làm 2 ra, mà tui nghĩ nha nếu mà ngăn vách hay làm cái gì kiên cố thành một cái phòng cố định, như vậy thì không gian rất là nhỏ luôn. Với lại là cái phòng mà tui cần phải có ánh sáng này kia tui mới dễ chịu, chứ mà cái phòng mà, kiểu, mà nó kín mít như vậy tui cũng hông chịu luôn. Mà, kiểu như, mà khi mà nói với cha mẹ như vậy nha, thì cha mẹ thế nào cũng nói là "Ừ, anh em mà hông nhường nhịn nhau, rồi cãi vã này kia." Tui cũng cảm thấy là tui cũng hông có muốn làm vậy đó.
Ừm. Yeah. Yeah. Còn góc nào trống hông? Yeah. Ờ. À há. Yeah. À há. Đó. Cũng có thể. Yeah, nhưng mà thiệt ra đó, khi mà bạn á, nêu cái vấn đề này lên á, với một cái thái độ là xây dựng hợp tác, chứ không phải là thái độ chỉ trích, phàn nàn thì câu chuyện nó sẽ khác à. Câu chuyện nó sẽ có cảm giác nhẹ nhàng đi chứ hông có nặng nề đâu. Cái cậu em kia khi mà cậu nghe là, ờ, tình, ờ, lý, rồi á phải quấy, thì dĩ nhiên cẩu cũng hợp tác thôi. Chứ thí dụ như mà, ờ, cẩu ngang bướng, cẩu dùng dằng, giãy nảy thì ba mẹ bạn cũng có cách để mà giáo dục con cái chứ đâu phải để cho cái chuyện mà giãy nảy, b ngang bướng được nè. Thành ra đó yeah, không có cái lý gì mà nó thành cái chuyện hục hặc, gây gổ, nếu như bạn bạn đặt cái vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng từ tốn đâu nè.
Ờ. Bạn nói cũng phải. Ờ, bạn nói vậy cũng hợp lý nha. Có có nghĩa là mình á thì chỉ bực bội, kiểu như là, mình chỉ ra mặt là nói là em, anh là anh như vầy nè, em nên vậy, vậy thôi chứ mình cũng hông có lần nào, gọi là, cãi cọ lớn tiếng hoặc là thậm chí là đánh nhau cũng hông hông có nha. Chỉ là mình chỉ nói là muốn cho em mình nó có một cái không gian làm sao cho hai anh em thấy thoải mái nhất thôi, cho nên là em phải học tập vậy sau này em còn đi học ra em đi làm giống anh vậy, thì em tập cái nề nếp vậy. Mình muốn dạy bảo em mình vậy đó, với lại là mình cũng không có muốn là để cho ba mẹ mình can thiệp nhiều tại vì ba mẹ cũng bận công việc, mình muốn là hai anh em tự giải quyết với nhau đó.
Ừm. Vậy thì quá hay. Hợp lý. Yeah. Yeah. Đúng đó, ừm. Ừm, nhưng mà bạn nghĩ vậy là rất là đúng, nhưng mà bạn không tự giải quyết được mà bạn cứ bực hoài thì bây giờ nhờ ba mẹ can thiệp đi. Nhiều khi á cái chuyện này không phải là, ờ, bạn cứ nơ nghĩ là ôi ba mẹ sẽ mệt mỏi. Nhiều khi bạn để như vậy đó, không những là bạn không làm cho mình giải thoát cái sự bực bội, mà câu chuyện ngày càng trầm trọng hơn là cái cậu em này á, cái tính tình bừa bãi, bê bối rồi ỷ lại vậy, càng ngày nó càng lậm hơn. Sau này ba mẹ bạn có can thiệp, có giáo dục cũng muộn, lúc đó ba mẹ bạn còn buồn bực hơn là bây giờ bạn sợ nữa, đúng hông nè? Thành ra nha, chuyện còn nhỏ thì phải quyết giải quyết trong lúc nó còn nhỏ. Nè, bạn nghĩ làm sao? Nếu mà nói chuyện mà phải quấy nhẹ nhàng mà hổng có hợp lý, hông có giải quyết được đó thì lúc đó mình mới căng thẳng, mình mới có biện pháp kỷ luật. Tại vì con người mà hổng có kỷ luật đó thì người ta, kêu bằng là thả lỏng lắm, người ta không có tôn ti trật tự, không nề nếp. Cậu em cũng lớn rồi, cũng cần có kỷ luật chứ. Bạn nghĩ sao?
Đúng rồi. À, đúng rồi đó. Đúng rồi. Bạn nói vậy thì cũng hợp lý á nha, tui thấy là phải nói chuyện thẳng thắn với nhau là cũng được rồi đó. Nhưng mà giờ tui đang lăn tăn nha, bạn giúp tui cái này, được hông? Ví dụ như giờ tui nói chuyện với ba mẹ có tất cả luôn đi, rồi xong á tui lựa lời tui nói, hay là tui phải dùng một cái tư cách là, à, tui là một người anh, tui phải này kia ha? Tại vì nhiều khi á tui biết là bản thân của ba mẹ thì cũng cưng chiều em em tui lắm, mà bây giờ nếu mà tui nói vậy thì cũng hông được đâu.
Ừm. Sao? Yeah. Ừm, thì bạn cứ đặt cái vấn đề ra đó là bạn rất là thoải mái với cái chuyện ở chung, bạn hổng có chèo kéo, phàn nàn gì hết, nhưng mà với cái điều kiện là có s tôn trọng sự riêng tư và sạch sẽ. Mà cái chuyện đó nó không chỉ tốt cho h không khí gia đình, tốt cho hai anh em mà nó tốt cho cái đời sống cá nhân của cậu em sau này nữa. Đặt cái vấn đề vậy ai cũng thấy lợi ích hết thì người ta hợp tác, được không?
À. Rồi, tui hiểu. À, ê, hợp lý nha, vụ này thì được đó nha. Công nhận nha nãy giờ nói chuyện với bạn tui cũng thấy nhẹ lòng hơn chút xíu, mà tui cũng biết cách làm sao để nói chuyện với ba mẹ một cách êm đẹp mà giải quyết cho tui nữa chứ. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á nha.
Ừm hứm. Yeah. Mình đặt cái vấn đề một cách xây dựng và một cách, gọi là, giáo dục cậu em nữa thì đâu sẽ ra đó thôi. Nè, tui chúc bạn thành công, ờ, nói chuyện xong giải quyết được rốt ráo như là bạn mong muốn nha.
Ờ, đúng rồi đó. Thiệt á, chắc chắn vậy rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn đó nha, bạn chia sẻ những cái những cái kinh nghiệm, giống như là, những cái lời khuyên bổ ích luôn đó. Cảm ơn bạn nha.
À, không có chi đâu, tui rất vui được hỗ trợ bạn đó. Hông có chi, bye bye.
Xin chào.